ก็ ก็คือช็อกโกแลตเนี่ย มัน มันจะมีน้ำตาลสูงมาก เพราะว่าช็อคโกแลตที่เป็นแบบ เป็นของฝาก อะไรพวกเนี้ยครับ เขาจะทำให้มันหวานมาก ๆ นะครับ มันจะไม่เหมือนโกโก้ที่มันจะไม่มีความหวานเลยนะครับ ซึ่งอันนั้นทานแล้วมันจะขม ๆ อันนี้มันทานแล้วหวาน เพราะฉะนั้น โอเค เราควรที่จะหลีกเลี่ยงเลยนะครับ ก็ลองเป็น อย่างงี้ไหมครับ ถ้า ถ้า เอ่อ ทางผู้ใหญ่เนี่ยเขามีโรคประจำตัวนะครับ อาจจะเป็นชาสมุนไพร หรือชาเขียว แบบนี้ก็น่า น่าจะดีกว่านะครับ เพราะว่าชาเขียวเนี่ยมันไม่หวานนะครับ มันจะออกแบบ อ่า มันจะไม่ค่อยมีรสชาติมันจะออก เอ่อ ขม ๆ หอม ๆ อะไรพวกเนี้ยอะครับ ก็สามารถที่จะรับประทานได้
อือ หมาย หมายถึงช็อกโกแลตใช่ไหมคะ? ช็อกโกแลตชาเขียวใช่ไหมคะ?
ครับผม เอ่อ เปลี่ยน เปลี่ยนจากช็อกโกแลตกลายเป็นเครื่อง ดื่มเลยดีกว่าครับ เพราะว่าถ้า ถ้า ถ้าเป็นแบบช็อกโกแลตไปเลย มันจะมีสารนะครับ สาร สารต่าง ๆ มันจะมี ข เอ่อ น้ำตาล อะไรพวกนี้ ซึ่งไม่ค่อยอยากจะแนะนำเท่าไร ก็คือหลีกเลี่ยงไปเลยนะครับ แล้วเปลี่ยน จากช็อกโกแลตเนี่ยเป็นชาเขียวหรือชาสมุนไพร น่า น่าจะดีกว่าครับ เพราะว่ามันไม่มีน้ำตาล
ม ม อ๋อ หมาย หมายถึงว่าเป็นผงใช่ไหมคะ อันนี้ขอ เป็นผงหรือ ว่าให้ มันเป็น เป็นผงแล้วเอาไปชง ใช่ไหมคะอันนี้?
ใช่ ๆ ใช่ เป็น ใช่ครับ ถูกต้องเลย มันจะปราศจากน้ำตาลเลยนะครับ ทำให้เป็นเครื่องดื่มสุขภาพ อะไรพวกนี้ แล้ว แล้วมันก็จะ จะดูแบบว่า โอ้ เป็นของฝากที่มีคุณค่าในตัวของมันเองด้วยครับ
อืม เพราะว่าไม่เคยเห็น เอ่อ อะไร นะ ชาเขียวใช่ไหมคะ ชาเขียวที่แบบชงอะ อันนี้ไม่เคย ไม่ ที่เอาไปชงอันนี้ ไม่ ไม่เคยเห็นน่ะค่ะ แต่ยังไงก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เช่น กัน อย่างน้อย เออ พอคุณพูดมาปุ๊บ เออ พูดถึงช็อคโกแลต โอเค มันอาจจะต้องได้แค่บางคน เอ๊ย ผู้ใหญ่ไม่ได้แน่ ๆ เพราะว่าพวกเขาเหล่าเนี้ยโดยส่วนใหญ่ก็เป็นโรคเบาหวาน แล้วก็มีเพื่อนของเราอีกคนหนึ่งอะค่ะ เอ่อ เขา เขาเรียกอะไรนะ เขากินมังอะ กินมังกิน อ ไม่ใช่กิน มัง เขาเป็นคนกินเจตลอดชีวิตอะค่ะ อันเนี้ยก็ ใช่ ก็น่าจะไม่เหมาะ อ คือถ้ากินเจเราคิดว่าน่าจะซื้อพวกอันเนี้ยค่ะ พวก เขาเรียกอะไรนะ น้ำผลไม้ หรือไม่ก็เป็นผลไม้ที่เป็นตะกร้า ๆ อะไรอย่างเงี้ย เราว่ามันน่าจะเข้ากับเพื่อนของเราที่กินเจตลอดชีวิตอะนะคะ แบบนี้เนี่ยน่าจะดีกว่าเนาะ
อันเนี้ย ได้ไหม? อืม ๆ ๆ อือ ๆ ๆ ๆ อ๋อ อืม กินเจ อือ ๆ ๆ ๆ อือ